Nờ rồi rồi ờ.
Ờ, ờ, hiểu, hiểu. Vậy thì, ờ, ước mơ của bạn là gì? Kiểu, bạn theo cái đó là vì bạn có rất là thích cái nghề đó hả hay sao?
Tại, kiểu, mình thấy á, nó nó tại mình thấy nó thú vị thôi à.
Ừm, thú vị. Ờ, là tại vì mình được làm phim?
Còn bạn thì sao? Ờ.
Mình thì, ờ, sắp tới thì chắc là lấy chồng đẻ con. Ờ, có nhà riêng, có xe, nói chung là những ước mơ cũng bình thường. Ừm.
Thì, ờ, trong 5 năm tới á, kiểu, ơ, một hai năm tới là sẽ cố gắng, a, có chồng.
Ừm. Ừ, đúng rồi, mục tiêu trong, ờ, 1-2 năm tới là sẽ lập gia đình. Mình nghĩ là phải, a, an cư rồi mới, a, lập nghiệp được á. Mình s quan trọng là, ờ, mình sẽ phải có gia đình hạnh phúc trước, rồi xong sau đó tại vì cái cuộc sống của mình nó quan trọng hơn cái công việc nên là, ờ, mình sẽ chọn cái, a, cách sống trước rồi sau đó mới chọn công việc sau. Ờ, mình sẽ có gia đình ờ, đúng rồi, nhưng mà cũng chưa biết, cơ, tới đâu, nhưng mà, đó, thì đó là một cái gì đó mình mong muốn thôi, nhưng mà cũng hông có cưỡng cầu, <chuckles> kiểu vậy. Mấy tháng mấy tháng thôi à, mới. Ừ.
Ô kê. Ờ, ừm. Ô kê. À há. OK, ủa khoan, bây giờ bạn có người yêu rồi, đúng không? Ô kê, vậy thì, ờ Hả? Bao lâu rồi? Quen nhau quen nhau được bao lâu rồi? Mới mấy tháng thôi hả? Ồ!
<laughs>
Ừ, mình đang tính nói, ơ, có người yêu.
Thì quen nhau 1 năm là cưới được rồi.
Thì, ờ, cũng đúng, nhưng mà, kiểu, 1 năm mình còn hơi ngắn á. C ờ, thực ra thì mình mình đâu có <chuckles> ờ, mình cũng hông có linh kinh nghiệm vụ này nữa, mình cũng hông biết, nhưng mà kiểu, ơ, mình nghĩ là phải, kiểu, 2 năm á, thì mới có thể suy nghĩ tới cái chuyện là có có cưới nhau được hay không nữa kìa.
Đúng không? Ừm. Ờ.